جميل، يعني بصراحة يعني هي لعبة طبعًا يعني حلوة وفعلًا خلّت يعني هي من الألعاب التراثية فعلًا، اللي خلّت الناس ه يعني م تحب عالم الألعاب ده وهي اللي فتحت عالم الألعاب للألعاب اللي وراها، ب ب بذِكر الألعاب اللي بعد كده، هل اللعبة دي فتحت لِك يعني إن أنتِ تحبي تلعبي ألعاب مُعينة أو تحبي المجال الألعاب على الكمبيوتر والحاجات دي. فتحت لِك المجال ده؟
أيوه طبعًا، GTA، أنا كُنت بالعب GTA وأنا صُغيرة. بس طبعًا GTA مش زي GTA المتطورة دلوقتي خالص، خالص يعني كان الم <laughs>
آه اللي هي GTA 5 دلوقتي آه لأ، دِلوقِ كان أكيد اللي هي GTA 3 و وVice city والحاجات دي.
أ متهيأ لي كانت GTA -1 كمان مش 3 <giggles>
إيه ده؟ <giggles>
يعني تقريبًا لعِبت أول GTA في ال ف في الحياة، بس كانت برضه خطيرة. وكان بقى بالنسبة لي، اللي هو أحلى حاجة في الدنيا، لمّا أركب بقى bus لمّا أروح أسرق bus. هو كده، كده GTA ده الرجل ده كان بيعمل أي حاجة في الدنيا، وما كانش حدّ بقى بي
آه، الرجل بقى ما ما فيش شُرطة بقى في المدينة دي خالص بقى. كل اللي نِفسه في حاجة بقى حياة الجريمة، اللي أي حدّ نِفسه فيها يفش غُلبُه فيها، يعني مُمكن يفتح GTA ويضرب الناس ويسرق عربيات ومش عارف و ويبقى تاجر مش عارف إيه آه <laughs>
آه بالضبط. أ أيوه، ياخد منهم فلوس. أيوه، أ والفلوس بتبقى واقعة على الأرض كده، تمشي عليها، تقوم لامِمّها وتاخد أسلحة.
أيوه، تِقتلي حدّ وتلاقي آه، فلوس نزلِت من عنده. طَب حلو يعني اللعبة دي ب يعني ما ك م تتوقعي إن أنتِ ما كُنتيش هَتِلّعبيها لو ما بدأتيش بطرازان مش كده؟
أيوه.